Đúng rồi. Thì mình cũng đồng ý hoàn toàn với quan điểm của bạn. Thì nói chung là chúng ta vẫn nên s đầu tiên là nên sử dụng một mạng xã hội uy tín này, có nhơ nhiều nguồn tin và, ờ đúng rồi, phải, ờ, kiểu như là, có nhiều người sử dụng, và người ta có thể, gọi nà, ờ, những những, cái, người nào mà họ biết ấy là họ sẽ, ơ, phản bác lại những cái tin giả đó, và chúng ta có thể, à, đọc để tham khảo theo. Đó, thứ hai là chúng ta nên, ơ, theo dõi những cái trang, những cái, ơ, fanpage, ừm, đúng rồi, đúng rồi. Những trang chính thống, có tích xanh các thứ, và đấy là quan điểm của mình. Thì cảm ơn bạn. Ừm hứm.
À. Ờ, sử dụng mạng thông một cách thông minh nữa. Đúng rồi. Ờ. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Nên kiểm tra những cái trang chính thống ấy, đúng không? À, ờ, đó. Cảm ơn về những cái suy nghĩ của bạn, ừ rất là hữu ích đối với mình. Chào bạn nha.
OK. Ừm hứm, cảm ơn và chào OK, chào bạn. Ờ, ờ.